พอไม่ได้ยินก็ ส อา นั่นเลยครับ นั่น เลยครับ <chuckles> หนักกว่าเดิมครับคุณ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาตอบไม่ตอบ ก็ จ อา อา จับมาดูก่อน อะไรเงี้ย อา หยิบมาดู ก็ กลายเป็นหยิบไปหยิบมา โอ้โฮ หนักกว่าเดิม ปวดหัวเลยอันนี้ พอปิด เสียง ปิดสายเราพะ วง พะวง สุดท้ายแล้วอะ ก็คิดว่า มันกลายเป็นที่จิตใจเราแล้วแหละ อะไรอย่างเงี้ย ต่อให้เราเปิด หรือไม่เปิด หรืออะไรอะ ถ้าใจเราจะดู ยังไงก็ดู ก็ ก็เอามาดู ขนาดปิดหมดแล้ว ก็ยังเอามาดู ก็เลยต้อง เขาเรียกว่า เหมือนกับดัดนิสัยตัวเอง โดยการที่
เป็น กระวนกระวายไหม? ไม่ โอเค ขึ้น อ๋อ โถ ก็หยิบตลอด <chuckles> โอ้ อืม อา ทำยังไงคะ? อา อืม อืม โอ้โฮ ดัด นิสัยตัว เองเลย อา ค่ะ ทำไง?
ใช่ ต้องถึงกับขั้นบำบัด ดัดนิสัยเลย ก็คือ อ่า
อืม เรียกว่าบำบัดเลยเหรอคะ?
ใช่ ใช่ครับ ก็คือมันก็เรียกว่า
จริงเหรอ เป็นยังไงอะ? อยากรู้เลยเนี่ย
คือผมก็เอาอะ เอาโทรศัพท์เนี่ยนะครับ คือ วางไว้ข้างนอก วางไว้ข้างนอกห้องเลย
อืม อืม
จบ ใช่ อันนี้ก็คือ 1 วิธีนะ ที่แบบว่า เราก็อาจจะสามารถจบพวกเหตุการณ์นี้ เพราะว่าพออยู่ข้างนอกปุ๊บ อา เล่นไม่ได้แล้วแหละ ก็ไม่อยากจะลุกไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ก็คือวางไว้ไปเลย อย่างเงี้ย แล้วก็ปิดเสียง อา
อือฮึ ก็คือแบบว่าวางไว้ ข้างนอกนี่ ก็คือหมายถึงแบบว่าวางไว้แบบโซนนอก แบบนอกห้อง อะไรอย่างงี้ แบบห้องรับแขก ห้องครัว อะไรอย่างงี้ ไปเลย
ใช่ อาจจะวางไว้บนโต๊ะไปเลยอะ โต๊ะข้างนอกไปเลย อาจจะเป็นตรงโต๊ะรับแขก อะไรอย่างเงี้ยครับ
อะฮะ อ้าว แล้วอย่างงี้ เราไม่กลัว เออ เราไม่กลัวแบบมีคนติดต่อมาเหรอ? แบบธุระ ด่วน
อืม ใช่ พอสุดท้ายทำได้ไม่กี่วันครับคุณ ก็รู้สึกว่า บางทีมัน ก็มีเรื่อง งาน อา บางทีก็อาจจะมีเรื่องงานนะ อะไร แล้วเรา ถ้าเราแบบว่าเนี่ย เราไม่ได้ตอบแชตหัวหน้า อะไรอย่างเงี้ย ก็กลายเป็นว่า เราแบบผิดอีก อะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบ ไม่ ไม่หือไม่อือ อะไรอย่างเงี้ย แล้วมาอ่านตอนเช้า อะไรอย่างงี้ ก็กลายเป็นว่าเราช้าอีก เพิ่งจะ เพึ่งจะเนี่ย เพิ่ง จะ LINE ไปบอกตอน 3-4 ทุ่ม อะไรอย่างเงี้ย ก็นั่นแหละ ผมก็อย่างงั้นแหละ ผมก็อย่างงั้นแหละ
<chuckles> อืม อืม ๆ อ๋อ อ้าว มันก็เลิกงานแล้วนะ เออ อุ๊ย สามสี่ ทุ่ม ยังไม่เลิกงานเหรอคะ?
ใช่ ๆ จริง ๆ อะเลิกงานแล้ว แต่ว่าคือเราก็ คือเหมือนหัวหน้าเขาเหมือนประมาณว่า มันก็แล้วแต่ที่ทำงานนะ อันนี้ก็เป็นที่ทำงาน คือที่นี่อะ ก็เหมือนกับว่า เออ ตอบหน่อยก็ได้ เพราะว่าเขาอะ คืออยากแค่ถาม อะไรอย่างเงี้ย คือเราอยู่เฉย ๆ เราก็อ่านไลน์ตอบหน่อยก็ ได้ ตอบเฉย ๆ เอง อะไรอย่างเงี้ย ว่าแบบลืมนู่นไหม ลืมนี่ไหม อะไรอย่างเงี้ย คือทำอันนี้หรือยัง อะไรเงี้ย คูกลายเป็น
อืม อือ เหมือนหัวหน้าเขาแค่อยาก รู้ อะไรประมาณนี้ใช่ไหม?

ก็บางทีคน คนก็แบบเนาะ อย่างเช่น แบบเอาจริง ๆ นะครับ สามสิบ วิเนี่ย ถ้ายังไม่ตอบเนี่ย ผมก็ไปลักทำอย่างอื่นแล้วนะ ผมไม่นั่ง รอ คือในการตอบ LINE ตอบอะไรเนี่ย ใช่ ก็ เอาจริง ๆ ครับ เพราะว่าเนี่ยอย่าง อย่างสมมุติว่า ผมพิมพ์ตอบไปผมก็ออกจากแอปเลย ไป ไปอีกแอปหนึ่งอะพิมพ์ตอบไปก็ออกจากแอปไปอีกแอปหนึ่ง ใช่ไหม เพื่อนจะตอบตอนไหนก็แล้วแต่ เราก็ดูนู่นดูนี่ไป อย่างเงี้ย ตามภาษาทั่วไปอะเนาะ คนเวลาตอบเหมือน อย่างตัวผมเองนะผมก็จะตอบเสร็จผมก็ไปอีกแอปหนึ่ง ใช่ไหม ไม่ได้ว่ารอ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเวลาในกลุ่มมันมีหลายคนเนาะ เราค่อยเข้ามาอ่านทีเดียว บาง ทีแจ้งเตือนขึ้นมาเราก็พออ่านได้บ้าง ใช่ไหม ระหว่างที่เราดูแอปอื่นว่า เอ่อ ใครตอบยังไง แล้วเรา เรายังไม่มีความคิดเห็นอะ เราก็ให้เพื่อนเขาคุยกันไปก่อน อะไรอย่างเงี้ย เราก็ดูนู่นดูนี่ อะไรอย่างเงี้ย ยกตัวอย่างนะ
อือฮึ โอ้โฮ อืม ๆ อืม อือฮึ อ อา ดูนู่นดูนี่ แต่ก็คือเรา เราก็อ่านของเพื่อน ทุกอันใช่ไหม?
มัน ก็กลาย เป็นไหล ใช่ ใช่ เราก็อ่าน เพราะว่าเขาตอบมาเราก็จะเห็นเนาะ ตึ้งมา ๆ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ เป็นอย่างงี้ มันเป็นอย่างงี้ก็เลยหยุดไม่ได้สักทีครับ ถ้าเราไปเล่นแอปอื่น เออ ครับ ก็เลยต้อง
อืม อา อืม อืม เข้าใจ ๆ เลย เพราะว่ามันเหมือนแบบว่าแอปอื่นมันก็เป็นสิ่งล่อตาล่อใจเราด้วยไหม? เรารู้สึกว่า โอ้โฮ แบบว่าพอเข้าไปดูปุ๊บ อีกนิดหนึ่งอยากดูต่อ อะไรประมาณนี้
ครับ ใช่ ดี คือล่อดีจริง ๆ เลยล่ะครับ เอาจริง ๆ นะครับ เวลาที่อย่างพวกคลิปสั้นน่ะ ปัดไป ๆ ละ คร คุณธรรมเนี่ย อื้อฮือ คุณ บางทีดู กัน เป็น
อืม อืม อือฮึ ชอบดู ชอบดูคลิปสั้น ดูละครคุณธรรมเหรอคะ?